देखिए, सबसे पहले तो मुझे पता नहीं कि मैंने ये बात साझा भी करनी चाहिए या नहीं, और क्या ये सामान्य बात है या नहीं। लेकिन मुझे थोड़ा-सा अजीब लग रहा है कि, अ, ऐसे देखा जाए तो मेरे जीवन में कोई कमी है नहीं लेकिन कभी आपने सुना है किसी को सफलता की वज़ह से ज़्यादा तनाव हो रहा हो? मैं शायद महसूस कर रही हूँ कि मैं जैसे-जैसे अपनी ज़िंदगी में प्रगति की ओर बढ़ रही हूँ और सफलता की ओर बढ़ रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा कहीं न कहीं तनाव बढ़ता जा रहा है अ, और खुशी पीछे रहती जा रही है। और मुझे ये तनाव धीरे-धीरे डर में भी बदल रहा है कि क्या मैं इन बढ़ती ज़िम्मेदारियों का बोझ या फिर इस बढ़ती प्रगति का बोझ, क्या मैं लायक हूँ उसको झेलने के? क्योंकि पहले ज़िंदगी काफ़ी सामान्य हुआ करती थी मैं खुश रहती थी। अब मेरी दफ़्तर में प्रगति हो रही है, अब मेरी हाल ही में शादी हुई थी अ, 1-2 साल पहले तो वो भी एक क़िस्म की प्रगति ही हुई और अब तो मैं मैं एक माँ बनने वाली हूँ तो, वो भी एक क़िस्म की प्रगति हुई। लेकिन हर जगह सफलता मिल रही है मुझे लेकिन मुझे पता नहीं क्यों डर-सा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इतनी जिम्मेदारियाँ नहीं सँभाल पाऊँगी। क्या आप मेरी मदद कर स कर पाएँगे?
अ, जी, हाँ। देखिए, मैं अ, बिल्कुल महसूस क मतलब कर पा रही हूँ आपकी बातों को और बहुत आम और अ, मतलब समझने योग्य है ये बात, असफलता का जो दबाव है अक्सर हमें अंदर से थका देता है। तो मैं आपकी सहायता बिल्कुल करुँगी। उससे पहले-पहले मैं आपकी स्थिति को थोड़ा-सा और समझना चाहती हूँ। उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो अ, जैसे कि आप बता सकती हैं मुझे कि कौन-सी जो अ, स्थितियाँ हैं, आप सबसे ज़्यादा च मतलब अ, तनाव अ, मिलता है आपको? कौन-सी परिस्थिति है या कौन-से अ, तनाव मतलब होता है ना कि कौन-से समय पे आपको ज़्यादा तनाव और दबाव महसूस होता है?
देखिए मैं छठे महीने में हूँ। और एक माँ के लिए इससे ज़्यादा तनाव किसी भी बात का नहीं हो सकता पूर्ण सृष्टि में कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे पाएँ जो उसके पास नहीं था और वो एक अच्छी माँ बने। तो मेरे लिए ये तनाव सबसे ज़्यादा है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी? क्या मैं माँ बनने में सफल हो पाऊँगी? मैं मैंने अ, एक बच्चा करने का निर्णय तो ले लिया और कहीं न कहीं मैं उसमें सफल भी हो गई, लेकिन माँ बनना एक अलग ज़िम्मेदारी है। और अपने बच्चे की सुरक्षा करना और, उसका जो भविष्य है, उसे सुरक्षित करना जैसे उसके लिए अम अ, एक भविष्य बनाना, इंश्योरेंस लेना और अम ये सारी चीज़ें। अ, किस तरह से मैं उसे पालूँगी? मैं उसे अनुशासित करूँ या उसको प्यार करूँ। ये कहीं न कहीं, ये सारी चीज़ें मेरे दिल में काफ़ी तनाव डाल रही है और मुझे एक डर भी लग रहा है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी?
हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल मैं आपकी परिस्थिति को अ, समझ पा रही हूँ। बिल्कुल, ऐसा सोचना और ऐसे भाव आना आपके मन में बिल्कुल स्वाभाविक है। तो अ, मुझे आप एक और बताई अ, बात बताइए, जैसे कि जब भी आपके अंदर ऐसी भावनाएँ आती हैं या आप ऐसा सोचती हैं, ऐसा महसूस करती हैं, तो आपको शरीर या मन में क्या लक्षण दिखते हैं या मतलब जब दबाव अ, बहुत ज़्यादा बढ़ता है या आप ऐसा महसूस करती हैं, तो?
जी। देखिए, दबाव तो बढ़ता ही है और सबसे ज़्यादा सबसे पहले तो मुझे अ, मेरा अ, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, मेरा रक्तचाप बढ़ जाता है क्योंकि मैं फिर मुझे साँस लेने में दिक्कत होती है और अम शारीरिक तौर पे इसे पैनिक अटैक या एंग्ज़ायटी भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं सफल होती जा रही हूँ, उतना ही मुझ पे कार्य का भार बढ़ता जाएगा और उतनी मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती जाएँगी और देखिए, सब खुश हैं परिवार में कि, "बच्चा आने वाला है और अम ये बढ़ोतरी की बात है और ये अ, बरकत की बात है और बच्चा बरकत लाएगा।" ये सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन उनको ये नहीं पता और मैं ये उनसे साझा नहीं कर सकती क्योंकि फिर वो मुझे तनाव में नहीं देख सकते। लेकिन ये मुझे अ, कभी-कभी खाया जाता है कि जितनी मैं आगे बढूँगी, जितनी मेरी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी अ, मुझे वो हँस के निभाना पड़ेगा और क्या मैं इस लायक हूँ? क्या मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभ निभा सकूँ अ, एक पत्नी के तौर पे, एक माँ के तौर पे, एक बहू के तौर पे? और कहीं न कहीं, दफ़्तर का भी एक अ, प्रगति की ओर मेरा राह है, लेकिन वो दफ़्तर का जो राह है, मुझे अभी फ़िलहाल-फ़िलहाल में इतना तनाव नहीं दे रहा।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल मैं आपकी अ, बातों को समझ पा रही हूँ। ऐसा अ, जब सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके सर पे आए तो अ, ऐसा महसूस होता ही है। तो ठीक है, इस प्रक्रिया में आप एक और बात बताइए कि क्या आप मतलब किसी से ये दबाव जो है साझा करते हैं या अकेले ही रहते हैं? किसी से कभी आपने खुल के इस बारे में बात करने की कोशिश या मदद लेने की कोशिश या आप क्या महसूस करती हैं क्या दबाव महसूस करती हैं इसके बारे में आपने किसी से साझा करने की कोशिश की है?
जी बिल्कुल की हैं और उम, मुझे तो पूर्ण समर्थन भी मिलता है मेरे घर पे और ख़ासकर मेरी जो स्थिति है अभी अ, मुझे तो लोग पलकों पलकों पे बिठा के रखे हुए हैं। तो मेरे जो पति हैं, काफ़ी समर्थन देते हैं और काफ़ी सहारा देते हैं मुझे काफ़ी मदद करते हैं मेरी। मेरी बातें सुनते हैं और अ, रात-रात भर उठ के मेरे साथ जगते हैं। समर्थन काफ़ी मिलता है लेकिन देखिए जब मैं ये साझा करती हूँ कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊँगी या फ़िर अ, अपने बच्चे का भविष्य कैसे होगा या फ़िर उम, वो क्या बनेगा या फ़िर उसकी उसका स्वास्थ्य तो अच्छा होगा ना? या फ़िर उसको कहीं ऐसी बीमारी तो नहीं हो जाए जो मेरी वजह से हो? या मेरी जो अम, अ, डीएनए है उसकी वजह से हो या क्या अपना बच्चा स्वस्थ रहेगा या क्या हम आर्थिक स्थिति इतनी अच्छे से उम, अ, कर पाएँगे कि हम अ, अपने बच्चे को सब कुछ दे सकें। तो जब मैं ये सब साझा करती हूँ तो मुझे मिलता ज़रूर है समर्थन और जवाब भी मिलता है कि क्यों टेंशन ले रही हो? कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक है, चेकअप तो कराया है। बच्चा भी ठीक है। क्यों फालतू में बेफालतू में अपने आप को तनाव में डाल रही हो? मैं हूँ ना यहाँ पे। मैं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ करूँगा और मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन कहीं न कहीं, मैं सच बताऊँ, ये मुझे पता है कि मेरा परिवार मेरे साथ है। लेकिन
हुँ, हुँ।
ये जो है अ, कहीं न कहीं उनकी अपेक्षा भी होगी कि मैं 1 अच्छी माँ बनूँ तो या फ़िर कहीं न कहीं मेरे अ, दफ़्तर में भी एक अपेक्षा होगी कि अगर मैं जब वापस जाऊँ उम अ, छुट्टी के बाद अ, तो डिलिवरी के बाद जब मैं वापस जाऊँ, तो मेरा काम उतना ही अच्छा हो जितना पहले था बख़ूबी और ज़्यादा अच्छा हो। तो कहीं न कहीं, मुझे ना वो जवाब नहीं मिल रहा। समर्थन मिल रहा है लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही किसी भी जवाब की।
हुँ, हुँ। उहुँ। जी बिल्कुल, मैं आपकी परिस्थिति को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाई हूँ। बिल्कुल, कुछ सुझाव मैं आपको देना चाहूँगी। देखिए जब क्या होता है ना जब तनाव इतना बढ़ जाता है, साँस लेने में तक आपको दिक़्क़त महसूस होने लगी है तब ये मन की ही नहीं बल्कि शरीर की भी पुकार है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए, ये वो क्षण होता है जहाँ आपको ख़ुद को समझना मतलब होता है नहीं कि नहीं बल्कि अ, थमना भी ज़रूरी होता है, आपको रुकना भी ज़रूरी होता है। देखिए अपनी प्रगति ज़िम्मेदारियाँ और हमेशा आगे रहने की चाह जो है ना आपको बहुत आगे तक पहुँचाएगा। बेझिझक ये हो सकता है। लेकिन अब वही गति जो है आपके लिए भारी भी हो रही है कहीं न कहीं। देखिए, इस समय ख़ुद से ये अपेक्षा छोड़ना ज़रूरी है कि आप हर भूमिका में मतलब सामने अ, भूमिका के सामने जो है ऊर्जा दे सकें या आप हमेशा आगे रहें, है ना? जब साँस अटकने लगे तो किसी लक्ष्य को नहीं केवल अपनी साँसों को पकड़िए। अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए जैसे आपने बताया कि आप एक माँ बनने वाली हैं, तो इसमें आपकी सबसे पहली प्राथमिकता जो है आपका स्वास्थ्य रहना चाहिए। क्योंकि सारे जो काम हैं आपके साथ-साथ चलते रहेंगे पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी काम कर रही हैं उस हर काम में आप आगे रहें या अव्वल रहें या हर किसी की जो है अपेक्षाएँ आप पूरी करें या हर जगह पर आप हमेशा साथ रहे। आपको अपने काम को प्राथमिकता देना पड़ेगा। देखिए, आपकी अभी सबसे पहली प्राथमिकता क्या है? आपका बच्चा और आपकी स्वास्थ्य। उसके साथ-साथ बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तो जैसे ही आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान देंगे और अपने बच्चे को ध्यान देंगे तो धीरे-धीरे बाकी के जो काम हैं वो भी आपके होते रहेंगे। क्योंकि आपको एक बाउंड्रीज़ जो है वो सेट करना पड़ेगा कि अभी फ़िलहाल इस समय में सबसे पहली प्राथमिकता कौन से काम को देना चाहिए? जैसे आपने अपने स्वास्थ्य और अपने माँ के मतलब बच्चे के बारे में बताया, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता जो है इसमें होनी चाहिए। फ़िर धीरे-धीरे जो आपका काम है, आपका दफ़्तर है, आपकी बाकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो धीरे-धीरे आपने उसको मतलब होता है ना कि दूसरे स्थिति पर रखना है। सबसे पहला जो काम है आपके स्वास्थ्य और आपके बच्चे के बारे में आपको सोचना चाहिए। देखिए दिन में काम मतलब कम से कम एक बार ख़ुद को ये अनुमति दें कि आज सब कुछ पूरा होना ज़रूरी नहीं है। कुछ अधूरा छोड़ देना भी मतलब होता है ना कि सही है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ बाँट भी देना चाहिए और कुछ अपेक्षाएँ जो हैं आपको स्थगित कर देना चाहिए। ये हार नहीं है आपकी हार नहीं है कि आप सबसे आगे हैं आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ हैं तो हमेशा से ही आगे रहे बल्कि ये तो आपके जीवन के प्रति साज मतलब समझदारी है कि आप मतलब होता है ना कि अपने अभी फ़िलहाल में जिस समय से गुज़र रही हैं उसको प्राथमिकता दे रही है और आप जिस शांति की तलाश कर रही है ना, वो आगे दौड़ने में नहीं बल्कि कुछ पल रुक कर अपने भीतर मतलब लौटने में भी मिलेगी आपको। आपकी साँसों की स्थिरता मतलब ये जो है और आपका जो स्वास्थ्य है, यही सबसे बड़ी सफ़लता है अभी के समय के लिए। तो आपको हमेशा से ही ये ध्यान देना पड़ेगा कि पहली प्राथमिकता जो है आपकी क्या है? फ़िर धीरे-धीरे बाकी के जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे होते जाएँगे और आपको हमेशा से ये ध्यान देना चाहिए कि हर चीज़ में हर लोगों की अपेक्षाएँ पूरी करना और उसमें सबसे आगे रहना ज़रूरी नहीं होता है। कुछ चीज़ें आप पीछे रह के भी सफ़ल हो सकते हैं और कुछ चीज़ें थोड़ी-सी दूर रह के या 1 कदम पीछे लेके भी आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो आप अपनी प्राथमिकता जो है वो तय करिए मुझे लगता है कि ये मेरी सुझाव जो है आपको भविष्य में ज़रूर काम आएगा।
जी। जी। जी। जी। जी। जी। जी देखिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि मैंने आपकी बातें काफ़ी ध्यान से सुनी और उम, 10 कदम आगे चलने के लिए 2 कदम पीछे जाना चाहिए ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी आपकी। और मैं ज़रूर इन सुझावों को एक-एक करके और एक साथ ही एक के बाद एक इन सुझावों का प्र अ, प्रयोग करूँगी और इन्हें उपयोग में लाऊँगी और मुझे भी आशा है कि जैसे मैं हल्का अभी महसूस कर रही हूँ मैं आगे जाके भी महसूस करूँगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ, हुँ। जी, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी समस्या साझा की।